มี สอง เมตรเลยค่ะ ใช่ สอง เมตร
สอง เมตร โอ้โฮ ลึก ลึกมาก นี่คือบ้านคน ใช่ไหม ที่ สอง เมตร นี่ คือส่วน
ใช่ บ้านคนค่ะ ใช่ คือบ้านคน ซึ่งเขา ซึ่งเขา คือมันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ ๆ คลองด้วยแหละ มันเป็นพื้นที่รับน้ำ แล้วมันอยู่ใกล้คลอง ตรงนั้นมันก็เลยเป็นพื้นที่รับน้ำไปเลย
โอ้โฮ ครับ ครับ ก็ แปลว่า
อืม เขาต้องอพยพออกมา
ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนี้ ก็คือท่วมทั้งหลังคาไปเลยถูกไหม? ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียว สอง ชั้นอาจ จะเหลือบ้าง
ใช่ แล้วเขาต้อง ค่ะ เขาต้องอพยพออกมา อืม
อ๋อ ก็คือต้องเอาของออก หมด เลยเนาะ แล้วอย่างงี้ แบบว่าพอเป็นอย่างนี้มัน
ใช่ ของออกไม่ทันแล้ว